たぶん、今、その、うん、ただ単に Zoom で使うだけでしたら、今あってる Macbook 系でしたら、その720 P ってその、だいたいその画面が今の画面のその解像度は多分1440 P って言って、縦に1440ピクセルとかそういう風並んでるか、それよりさらに解像度が高いと思うんですよね。で、なんで、で、ななひゃくにじゅう P もあれば、大抵の、そのビデオ会議で、うん、違和感なくできる感じだと思うので、そこについてはもう特に Macbook でしたら、その気にする必要はないと思うんですよね。
うんうん。 ああ、そうなんね。うん。 ええ。 ああ、なるほど。確かにこう、今のところ、あの、画面の映りとかっていうところでね、こう「見えくいよ」っていうふうに言われたことはなかったので、そうですれ、ちょっとそれ聞いて安心できました。
うん。うん。 うん。はい。 はい。 うん。で まあ、でも、その用途ですとほんとに Mac でも、との、Windows でも変わらないので、そのももう Mac 使い慣れてて、もうアプリの資産もある程度あるということでしたら、それはもう、その OS は OS を変えること自体ちょっと、学習コストがかかるじゃないですか。だから
はい。 ああ、そうですよね。OS から Windows の方にまた変えるとなるとね、ええと、互換性がないアプリとかもあるから、ちょっと手間がかかっちゃいそうなところはね、ちょっとネックですね。
どうぞ。 はい、なの はい。 うん、なので、特に Windows じゃないと使えないソフトがあるということでなければ、その多少2、3万円とか安くてもやっぱ Mac、え、を使い続けた方があ、うん。そんなに高くはならないということになりますよね。
うんうん。